بيحتاج مجهود رهيب والمقابل ضعيف جدًا، كان بالنسبة لي مش ما يستاهلش أصلًا إن أنا أتعب فيه.
آه، كويس.
بعد كده بقى آآ اتجهت لصناعة مستحضرات التجميل مع أصحابي. كنّا مع بعض 4 في البداية.
مستحض م مستحضرات التجميل.
آه، عشان أنا تبع
اللي هي الحاجات اللي هي آآ، السيدات والآنسات بتحطها على وشها وعلى إيديها والكلام ده؟
كْرِيمَات. بالضبط هي ال الحاجات دي كْرِيمَات، شامبوهات.
ودي تتعمَل في البيت والّا بتتعمل في مصنع؟
الحاجات دي أصلًا يعني بتبقى در يعني أنا دراستي كانت صيدلة فدارسة المادة دي.
آه.
فاحتاجت طبعًا مَكَن معيّن و وأجهزة معيّنة دي اشتريتها وحطيتها طبعًا لازم تعمل الحاجات دي في مكان ما يكونش فيه ناس.
آه. إمم.
لإن طبعًا في روايح، في أبخرة، في بودرة وحاجات مش أي حد ينفع يتعامل معاها، لازم حد مؤهل إنه يعرف يتعامل
أكيد طبعًا، لازم متخصص، مضبوط لازم متخصص.
فبالضبط، هو ده بقى المشروع اللي أنا، آآ، بدأت فيه بقى لي فترة، بقى لي 3 سنين تقريبًا ومكملة فيه.
آه يعني ده بقى مشروعِك اللي أنتِ قررتِ إنه هو ده يكون مشروعِك أدوات التجميل؟
آآ، مستحضرات تجميل علاجية، ومش أدوات تجميل أوي يعني.
مستحضرات التجمي آه مستحضرات تجميل علاجية ده خاص بالسيدات بس.
لأ وفي رجالة كتير اتعاملوا معايا، في ناس كانت رجالة مثلًا عندها صَدفيّة في شعرها، عندهم حبوب مثلًا من نوع بَكتِيري.
آه. إمم. طيب ال ال ال المشروع دوّة راس ماله اتوفرت منين، يعني بدأتِ إزاي وراس ماله جات منين وأول شرارة والفكرة جات لِك إزاي؟